Da gab es auch mal so 'ne Sendung, wo dann die Jugendlichen aus ihrer Familie, äh, weggeschickt wurden und dann in irgend so ein, äh, Land in Afrika und dann quasi, äh, aufm Bauernhof mithelfen mussten. Ähm
Ja, ja, ja. Ähm, wie war das? Äh, so schlimme Teenies oder sowas war irgendwie so, ne? Ja, genau. Ja, aber
Ja irgendwie sowas, ja. <chuckles> Das ist 'ne gute Entscheidung.
Ja, aber das hat mir halt gezeigt damit ich nicht so zerbrechlich bin und auch nicht gleich krank werde von irgendwelchen Keimen oder Dreck oder, ne? Also es ist 'n Stück weit Therapie, ne? Ähm, und
Mhm. Ja. Mhm. Ist es a
ich finde auch Ah, ich hatte so 'n bisschen die Bed äh, die Angst damit ich alle Hunde mit heimnehmen möchte, dass ich zu zu genau, dass ich mich zu schnell binde mit 'nem Hund. Aber ich muss sagen, es macht Spaß zu sehen, dass die ihre Familie finden, ne, so. Also, es gibt dann was so zurück, dass man was getan hat so, ne? Also, meine Rolle im Tierheim ist quasi, ich mache die Bilder für die Homepage und ich weiß, dass die Bilder die Leute ins Tierheim bringen, ja? Und zu wissen, dass dass wegen 'nem Bild die kommen für 'n sp bestimmten Hund
Ja, zu anhänglich, ne? Mhm. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Mhm.
Das macht mich dann wieder happy, ne? Weil das habe ich gemacht, ne? Also, mein Beitrag hat geholfen, und, ähm ja, das finde ich halt schön. Es gibt einem was zurück, sowas so 'ne Ge so 'n Gefühl, dass man gebraucht wird, ne, so. Ja.
Ja, schön. Schön. Ja, das ist super. Das ist wirklich toll. Ja, bei mir bei der Ahnenforschung? Also, man lernt natürlich viel über seine Wurzeln, wo man herkommt, warum man so ist, ne? Aber es gibt auch oft diese Momente manchmal diese Momente, dass man mit anderen Forschern in Kontakt kommt und von denen dann was lernt und denen auch was, äh, zeigen kann, was sie noch nicht genau, was sie noch nicht wussten. Und das ist dann immer schön.
Weil mein ja? Ja. Mitgibt, ne? Ja, so 'n Austausch. Ja. Da fühlt man sich auch bestätigt wieder, oder?